Oke, dan terus kemudian nih, berarti setelah ngambil data yang memang tadi berat banget nih Kak, nah lanjut, berarti langkah selanjutnya ini, apa nih Kak, yang bikin kamu berat lagi waktu itu Kak?
Nah, setelah ngambil data itu tuh, masuklah ke proses penulisan skripsi kan, kita mengolah datanya, data itu kan banyak. Nah, terus kan kita harus olah dulu datanya, terus ada yang namanya eee, kalau di skrip eee, di skripsi kan latar belakangnya, terus tinjauan pustakannya. Aduh yang banyak banget, itu tuh aku bolak balik bolak balik ketemu dosen aku, cuma buat ngebahas tinjauan pustakannya gitu kan. <chuckles> Heeh.
Oke, heeh heeh. Betul betul. <chuckles> Iya iya. Nah itu berarti menya memakan waktu juga kan ya dalam bolak-balik tadi ke kampus. Terus juga mungkin, makan ini juga ya bensin juga mungkin ya, waktu ke kampusnya itu. Nah itu seperti apa sih Kak, dari Kakaknya, sendiri gitu? Apakah kayak, pernah kayak ada tanda-tanda menyerah gitu ya atau kayak udah pengen hilang dulu aja gitu ya seperti healing dulu lah atau istirahat dulu lah, gitu Kak?
Iya, betul. Nah iya, eee, jadi kalau misalkan la pas lagi nulis skripsi gitu, aku tuh pernah ngerasain sampai capek banget, ca yang bener-bener tuh, eee, otak aku udah enggak bisa dipakai buat berpikir lagi gitu, jadi kayak udah, aku enggak tahu nih arahnya mau kemana skripsi aku, eee, penulisannya mau dibikin apa, aku kayak udah kehilangan ide gitu, itu benar-benar saat aku lagi capek-capeknya.
Mhm mhm. Wah. Mhm, hmm. <laughs> Iya iya. Oke.

Oke. Eee, aku biasanya, eee, ngelihat dari kondisi diri aku sendiri sih. Jadi, kalau mhm, jadi misalkan nih, eee, contohnya aja ya kayak waktu skripsi. Itu tuh benar-benar waktu-waktu terberat aku, gitu.
Nah, gimana tuh? Oh, heeh. Oke, jadi skripsi ya waktu-waktu terberat Kakak. Nah, itu kenapa? Apakah mungkin Kakak waktu itu bermasalah dengan dosen, atau mungkin bermasalah karena mungkin penelitian Kakak ini terlalu berat atau gimana tuh, Kak?
Iya. Oke. Eee, kalau masalah sama dosen nggak cuma, eee, penelitian aku iya. Pertama, penlit penelitian aku berat. Eee, aku tuh ngolah data gitu kan, dan datanya itu banyak, karena kan penelitian aku kuantitatif. Nah, terus, eee, kedua itu, jadi aku itu kan punya target lulus itu 4 tahun ya. Nah, eee, kenapa aku punya target lulus itu ja eee, aku tuh nggak mau sampai masuk ke pembayaran UKT lagi, gitu. Karena kan sa heeh. Karena kan sayang kan, eee, kita kita su kuliah udah selesai, cuma ibaratnya cuma beda waktu sebulan nih skripsi kelarnya melebihi sebulan dari waktu, tapi harus bayar UKT-nya full, gitu.
Mhm mhm. Oh, oke oke. 4 tahun. Heeh. Terus? Oke, alasannya itu ya. Terus terus? Heeh heeh. Heeh. <chuckles> Kuliah 1 semester ya. <chuckles>
Heeh. Jadi k ka kas kasihan sama orang tua aku juga, gitu kan. Jadi, eee heeh, jadi di situ aku tuh kayak heeh, di situ aku kayak punya ini, kayak punya, apa namanya, di otak aku tuh, "Aduh, harus kuselesaiin skripsi sebelum waktunya UKT bayar lagi," gitu.
Oke. Wah, berarti heeh. Akhirnya waktu itu Kakak kayak gimana tuh, Kak? Oke. Nah, itu aku penasaran nih. Waktu itu awal Kakak ngerjain skripsi itu dari semester berapakah sih? Apakah mungkin dari semester kalau S-1 dari semester 7, atau mungkin malah setelah semester 7 gitu ya, dari semester 8 jadi cuma 1 semester doang, Kak?
Hmm. E aku itu mulainya itu dari semester 7. Udah mulai heeh. Nah, sem
7, oke. Berarti ada jangka waktu setahun ya?
Iya. Jadi semester 7 se akhir deh ya, kalau nggak salah itu, aku udah mulai pengambilan data. Nah, pengambilan data itu kan aku di 2 tempat tuh, eee, di kandang terus, eee, sama di laboratorium. Nah, waktu di laboratorium itu, Kak, aku sampe sampe bisa sampe tengah malam, kayak gitu. Hmm.
Hmm. Oke. Terus terus? Mhm. Oke. Waduh. Oh, berarti sampai malam banget gitu, Kak? Nah itu, apakah Kakaknya itu memang rutinitasnya itu hariannya itu seperti itu, Kak? Ketika mengerjakan skripsi ini.
Iya. Iya itu iya itu pas pas pengambilan data di laboratorium kurang leb kurang lebih waktu itu sampai sebulan itu benar-benar rutin, tapi nggak setiap hari tengah malam ya, eee, karena kan aku aku lihat batasan diri aku sendiri. Kalau aku emang udah ngerasa, eee, capek, ya udah aku stop, gitu. Aku lanjut lagi besok.
Mhm.